Ja du, ähm, ich habe da ein Riesenproblem. Und zwar kann ich ganz schwer „Nein“ sagen. Es äh, egal ob bei Familie oder Freunden, wenn die mich brauchen, bin ich meistens für die da, obwohl ich selber, äh, Mama bin von 3 Kindern mit Haus und Hof und Tieren und eigentlich so viel Verpflichtungen habe. Ja, und da bleibt meistens alles bei mir dann liegen. <chuckles>
Mhm. Ja, erst mal, ähm, danke, dass du überhaupt darüber sprichst und dass du, ähm, dich traust, über dieses Problem zu reden. Ähm, viele Menschen, äh, haben dieses Problem und vielen Menschen fällt es auch schwer, „Nein“ zu sagen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie wollen niemanden enttäuschen und, ähm, sie wollen einfach Konflikte vermeiden. Damit ich's noch bisschen besser verstehen kann, in welchen Situationen fällt's dir am schwersten, „Nein“ zu sagen? Also, ist es eher auf der Arbeit oder im Freundeskreis oder die Familie?
Mhm. Ja. Ja. Ja, im Freundes und F Familienkreis, genau. Also, da kann ich, äh, meistens nicht „Nein“ sagen. Es sei denn, ich bin total überfordert zu Hause und weiß, es muss unbedingt jetzt zu Hause das und das erledigt werden, dann, äh, muss ich dann schon mal „Nein“ sagen. Aber meistens geht's nicht. <snorts>
Mhm. Okay, ähm, ich meine, es ist gut, dass du schon, ähm, manchmal „Nein“ sagst, auch wenn's, äh, nur in Situationen passiert, wo du wirklich sehr an deine Grenzen eigentlich, äh, gehst. Wie reagieren denn die anderen typischerweise, wenn du „Nein“ sagst? Und wie fühlst du dich dabei?
Hm, meistens positiv. Also, die nehmen das ganz gelassen
Mhm.
wo ich mir dann auch manchmal sage: „Äh, ich sollte vielleicht öfters mal Nein sagen, weil es ist ja gar nicht so schlimm, ne?“
Mhm.
Weil also, die, die mich kennen, wissen ja, dass ich, äh, Mama bin und das ganze Drumherum habe und da kommt dann bei den meisten auch das Verständnis auf, ne? Es gab natürlich auch schon Situationen, wo ich mich sehr auch sehr ausgenutzt gefühlt habe. Also, das war, ähm, ein Freund von mir, der hat zum Beispiel ein Tiny House, äh, sich hier, äh, 10 Minuten von mir entfernt, gekauft mit Grundstück und das wollte er dann so vermieten, wohnt aber selber so 1 1/2 Stunden ungefähr weg. So, und dann habe ich schon gemeint ich sage: „Mein <sucks teeth> meinst du, das ist gut so? Und dann musst du ja jedes Mal so weit fahren, wenn irgendwas ist.“ Und er meinte so: „Ja, ne, das ist kein Problem und, äh, das klappt schon.“ So, das Ende vom Lied war natürlich, dass ich jedes Mal, wenn irgend 'ne Kleinigkeit war, dorthin fahren musste und, ja, keine Ahnung, irgendwas abschließen oder mal die Blumen gießen oder so, äh solche Sachen. Und da musste ich dann auch, äh bin ich dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: „Also, weißt du, das ich ich kann das nicht mehr.“ Das das war ja dann zwei dreimal die Woche, ne, wo ich das tun sollte.
Ja. Mhm. Ja.
Ja, und das ging dann nicht mehr.
Ja, das ist halt Zeit, die einem, äh, persönlich auch verloren geht, vor allem wenn man, äh, auch überhaupt gar keine Lust drauf hat. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass da eigentlich positives Feedback, äh, kam und dass die Leute Verständnis haben. Warum hast du denn dann die Schwierigkeiten, Nein zu sagen, wenn du weißt, dass die Menschen um dich rum jetzt nicht irgendwie enttäuscht sind oder, ähm, irgendwie blöd reagieren?
Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, das liegt immer noch so in meiner Kindheit, da ähm, bin ja auch schon etwas älter, und damals war das halt so, wenn die Eltern gefragt haben meine Eltern haben damals 'n Haus ausgebaut und großes auch großes Grundstück gehabt, also da gab's nicht Nein sagen, ne? Da musste ich mit anpacken mit meinem Bruder, und das war ganz normal. Und ich denke, es es es resultiert daraus.
Mhm.
Aber ich ich lerne Stück für Stück, also da auch mal Nein zu sagen, ne?
Ja. Ja, das ist natürlich schon mal 'n guter Schritt, dass du da, äh, versuchst, so, ähm, in diese Richtung zu gehen. Was ist denn so deine Strategie, oder wie gehst du da vor, dass du öfter Nein sagen kannst?
Hm. Ja, äh, also ich versuche natürlich auch, den den Leuten dann immer wieder noch mal klarzumachen, dass ähm, dass ich gerne für sie da bin, aber dass es im Moment gerade nicht geht, und erkläre denen also ich erkläre mich halt immer viel, ne? Ähm, dass gerade das und das mit den Kindern anliegt oder ich gerade zu Hause noch das und das zum Beispiel hatte ich jetzt, äh, so 'n so 'n Sperrmülltermin, ne? Da musste ich unbedingt alle Sachen rausbringen
Mhm.
und, ja, die die verstehen das dann auch. Meistens bieten sie mir dann auch ihre Hilfe an, aber das ist dann auch wieder 'n Problem von mir, da kann ich dann äh, das nehme ich dann nicht an, ne? Da sage ich dann: „Ja, das das geht schon. Das kriege ich schon hin“, ne? <chuckles>
Mhm.
Ja.
Also, du möchtest quasi, ähm du möchtest, äh, viel „Ja“ sagen, damit du den Leuten quasi auch wa was Gutes tun kannst. So, weil das erfreut einen ja auch, wenn man helfen kann. Und, ähm, du hast vielleicht auch Angst davor, dass es halt dann irgendwann, wenn du vielleicht zu oft „Nein“ sagst jetzt, und dann sind sie irgendwie so zurückgeschreckt oder so. Und gleichzeitig möchtest du aber auch nicht die Hilfe annehmen, weil du sie nicht belasten möchtest.
Ja. Ja, genau, genau. Also, es ist jetzt auch bei bei unseren Nachbarn so: Die haben jetzt, äh die haben 'n gl ganz kleines Mädel, so 2 Jahre und jetzt haben sie noch mal 'n Baby bekommen, ne? Und da hatten sie mich auch öfters mal gefragt, ob ich die Kleine babysitte. Habe ich natürlich gemacht. Ähm, und wenn, äh wenn die sie mich dann halt mal fragt, ob ich da Hilfe brauche, dann dann verneine ich natürlich, ne, weil ich selber weiß, wie's ist mit 2 kleinen Kindern, ne? Und ja.
Mhm. Ähm Mhm. Mhm.
Ja, das mache ich dann nicht.
Ja, es ist natürlich, ähm eigentlich sollte es ja eher so 'n Geben und Nehmen sein. Also, ähm, es ist ja schön, dass du auch siehst, dass wenn du Leuten aushilfst, wie jetzt mit den Kindern, dass sie dann auch, äh, von sich aus zu dir kommen und dir das anbieten. Dann zeigt das ja eigentlich, sie wollen das wirklich machen. Dann solltest du dir auch solltest du dir auch gar keine Gedanken so drum machen: „Okay, ähm, soll ich jetzt Nein sagen?“, weil sie bieten's dir von selbst an und, ähm, das ist einfach diese Dankbarkeit, die sie ver verspüren, weil du ihnen halt hilfst. Um dieses Problem so 'n bisschen zu, ähm, minimieren mit dem Nein sagen, ist es vielleicht 'ne Überlegung wert, einfach so Formulierungen zu üben, also, freundliche Nein-Sätze. Das heißt, ähm, es muss halt nicht hart oder unhöflich klingen, wenn du Nein sagst. Dass wenn jemand fragt: „Kannst du mir beim Umzug helfen?“, dann sagst du einfach nur: „Nein, ich habe jetzt keine Zeit.“ Das ist, äh, sehr, sehr, ähm, unfreundlich, dass du dann sagst: „Okay, äh, ich würde dir gerne helfen, aber ich, äh, habe grade meine Kinder, ich muss sie jetzt von der Schule abholen“, dass man dann merkt, okay, du möchtest es aber eigentlich, aber du kannst grade nicht. Und, ähm
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm.
ja, vielleicht, äh, kannst du auch, wenn jetzt, äh, der mit dem Tiny House noch mal kommt und sagt: „Ja, kannst du zweimal die Woche die Blumen gießen?“, dass du dann sagst: „Hey, ähm, ich würde es ja machen, aber es ist halt es passt in meinen Alltag nicht rein“, oder, ähm, das ist einfach zu viel verlangt.
Ja, ja. Ja, das hatte ich ja schon, ähm, so ähnlich gesagt, ne? Und er hat das er hat das, glaube ich, jetzt auch verstanden. Ähm, fragt jetzt auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er irgendwo auch 'n bisschen sauer ist. Das ist ja immer so meine Befürchtung, aber ich ich schaffe es halt auch auch einfach nicht, ne, da jedes Mal da zu sein und das ist auch okay. Das haben auch Freunde zu mir gesagt, dass es okay ist, ne, dass du da dass ich da Nein sagen darf.
Mhm. Mhm. Ja, es ist auch, äh, wichtig, dass du dir quasi, hm, bewusst bist, was jetzt, ähm, deine Prioritäten sind und deine Wichtigkeiten. Also dass du, ähm
Genau. Ja.
zum Beispiel, wenn jetzt jemand 'ne wirklich wichtige Sache hat zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, da ist 'n Umzug und die müssen die werden sonst rausgeschmissen und da Zeitdruck und das dass du dann sagst: „Okay, ich helfe da mit.“ Aber wenn's jetzt so irgendwie nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel die Blumen gießen, da ist es auch okay, einfach Nein zu sagen, weil's jetzt, äh, nicht wirklich wichtig ist.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, dass ich da so'n bisschen mehr abwäge, ne?
Mhm.
Genau, ja.
Weil nur dann Nein zu sagen, ist dann auch nicht, äh, richtig so, aber es ist wichtig, für sich die Grenzen zu kennen, zu sagen: „Okay, wann bin ich überlastet? Wann passt es nicht in meinen Zeitplan?“ Weil man kann nicht immer allen Leuten alles recht machen.
Ja, das stimmt, da da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, es ist ja natürlich auch ich fühle mich da manchmal total erschöpft, ne? Und das das sehen andere halt au auch gar nicht, wenn ich dann abends auf der Couch liege und eigentlich gar nicht mehr kann, ne, und eigentlich mal so 'ne Woche Auszeit für mich bräuchte.
Mhm. Ja. Ja, es ist auch, äh, wichtig, dass du ähm, du brauchst auch dich auch nicht immer rechtfertigen, wenn du irgendwas nicht hinbekommst. Es ist wie, wenn du jetzt krank bist und nicht zur Arbeit gehen kannst, dann musst du dich nicht rechtfertigen dafür, dass du krank bist. Du bist es einfach. Und, ähm, dass du einfach man kann ja auch zum Beispiel Alternativen anbieten. Also, dass du, ähm, da nicht 10 Minuten drüber redest, warum du jetzt nicht kannst, sondern du sagst einfach: „Okay, ich kann dir jetzt vielleicht heute nicht beim Umzug helfen, aber vielleicht habe ich morgen da 1, 2 Stunden Zeit“, dass du der Person auch zeigst: „Okay, ich möchte dir helfen, ich kann's jetzt nicht, aber ich kann dir 'n anderen Tag anbieten.“
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, du sagtest grade 1, 2 Stunden, das wär natürlich auch 'ne Maßnahme, ne? Weil meistens bin ich dann immer, äh, voll mit dabei, bis dann die Sache abgeschlossen ist. Aber man könnte ja vielleicht auch sagen: „Ja, 1, 2 Stunden habe ich Zeit, da könnte ich dir mit helfen.“
Mhm. Ja, dass du dir einfach so diese dass du dir die Zeit nimmst, aber halt einfach auch 'ne gewisse Grenze dann für dich selbst hast. Ähm, das ist auch, wenn man irgendwie auf'm Geburtstag ist oder so. Und da kennt man's ja, man möchte eigentlich gehen, aber man weiß nicht, wie man das richtig sagen soll. Und dann kann man einfach vorher schon sagen: „Okay, ich muss um 0:00 gehen, ich muss morgen früh raus.“ Ähm, dann gehst du um 0:00. Und dann weiß es jeder vorher und dann ist auch dieses, äh: „Ich gehe jetzt“, ähm, oder dieses Nein sagen ist dann nicht ganz so schwer, weil du's vorher schon irgendwie angekündigt haben und die anderen Leute das auch im Hinterkopf haben.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, verstehe. Ja gut, äh, bei meinen Eltern kann ich äh, kann ich gar nicht Nein sagen. Also, die sind jetzt schon in so 'nem Alter, wo, ähm wo das einfach nicht mehr geht. Das habe ich jetzt auch schon mit, sage ich mal, in mein festes Programm, äh, einbezogen, weil die sind schon über 70 und die haben 'n Grundstück und wenn die da Bäume fällen oder so, also, das möchte ich auch gar nicht, dass sie dann, ähm, alleine dort schwer tragen und sägen und machen. Da bin ich meistens mit dabei. Also, da gibt's für mich kein Nein, ne? Bei
Mhm. Ja. Also, bei Eltern ist es natürlich immer noch 'n anderes Problem. 'Ne stärkere Bindung. Es ist auch, wie du mit deiner Kindheit erzählt hast, dass man da nicht Nein sagen kann. Da müsste man sich dann vielleicht Schritt für Schritt annähern, aber es ist halt, wie du sagst, diese schweren Aufgaben, die sie vielleicht nicht mehr machen sollten, dann denkt man sich auch: „Okay, machen sie ihre Gesundheit kaputt?“ Und dann musst du vielleicht gucken, ob das wirklich mit deinem Alltag auch zusammenpasst. Oder vielleicht, ähm, kann man ja auch drüber reden und sagen: „Okay, ähm, ihr könnt ja auch vielleicht in die Rente gehen“, oder so. Dass man dann irgendwie so was vorschlägt und versucht, mit gemeinsam 'ne Lösung zu finden, wenn's wirklich deinen, ähm
Ja. Mhm. Genau. Genau. Ja.
deinen Alltag wirklich ein beeinträchtigt. Und du solltest dir auch bewusst sein, dass, ähm, du auch Nein sagen kannst. Es ist normal, Nein zu sagen und, ähm, es ist auch okay, sich 'ne Pause zu nehmen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall danke ich dir viel, vielmals, dass du mir da zugehört hast und mir so viele wertvolle Tipps gegeben hast dabei. Das werde ich auf jeden Fall so mal anwenden.
Mhm. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ich dir vielleicht 'n bisschen helfen konnte und ich wünsche dir nur das Beste dann für deine Zukunft.